Oo, eh, di ako naman parang, nagiging siya yung konsensya ko parang ganon eh, di ako
Ayon, totoo yan no maganda naman na meron tayong ganyan para maiwasan natin yung manira din ng ibang tao di ba?
Totoo. Totoo, totoo, tapos ano nakakatuwa kasi ano 'pag may partner kang gano'n parang ano ma-ga-guide ka din, di ba? Oo 'yong parang, ah, ako mag-post ng kamalditahan ngayon tapos ko may ko-kontra sayo. Parang gano'n 'di ba nakakatuwa may concern oo sige.
Oo, oo. Ayun. Mm. Meron din akong ku-kwento sayo 'no, sa ano ko naman sa trabaho, no? Yung nagpaparinigan sa social media din halatang-halata na kung minsan yung mga boss namin, um, sinasabi na yung pinaparinggan mo siya tapos, ikaw naman nag, ah, nagre-reply ka din via social media. Ah, nag po-post ka rin tungkol sa kanya yung parang halatado na sila yung magkaaway pero. Sa personal idini-deny nila bakit hindi ba pwedeng social media ko 'to hindi ba pwedeng, mag post ng kung ano yung gusto ko? Bakit palagi bang sa kanya lagi yung patama, bakit guilty ba siya yung mga ganon ba? No, oo.
Mm. Hmm, mm, mm. Mm. Ah, mm, mm. Mm, mm. <chuckles> <chuckles> May mga <chuckles> <chuckles> May mga ganon nga like yung kunyari ano parang nahuhuli mo na. Pero duwag naman sa personal ganon like yung ang tapang-tapang sa post pero 'pag nakaharap mo. Duwag naman hindi na ano, parang natiklop naman sila. Di ba may naka maraming ganon ha. Yung parang totoo.
Oo, oo. Ayun oo nga. Mm. Ba't kaya ganon no? Kasi di ba magkalapit naman kayo magkatrabaho naman kayo kung may ayaw ka sa kanya bat hindi nalang personal na, sabihin di ba? Bakit kailangang idaan pa sa paramdam sa so social media para manira di ba?
Mm.

Tama 'yan. So ano sa akin naman parang ang masasabi ko lang is bakit kaya nga 'no, parang usong-uso ngayon na ano na parang konting bagay konting alitan i-po-post na sa social media. Tapos nakakaloka kasi 'yong mga nag-co-comment parang wala naman silang alam sa nangyayari, pero dahil naka-tag ka makikisawsaw sila. <chuckles> Di ba 'no parang ano pansin mo rin ba na kunyari ano ha kunya like kunyari away magkaibigan 'yan makikita mo 'yong ibang friends niyan mag-co-comment na 'di ba. Tapos 'yong iba naman na ano 'yong kunyari may utang i-po-post din 'yan hindi makakawala, "Try mo kaya akong replyan," may mga may mga ganun pa, totoo.
O oo, oo. Mm. Oo. Mm, mm. Ayun oo, uso din yan, mm. <chuckles> Ayun oo, kasi hindi na rin rereplyan na naka-block na ano, kaya pinost na lang 'no, oo.
Oo, totoo, totoo, totoo tas gagatong pa diyan yung ibang inutangan. <chuckles> Di ba? <chuckles>
Ayun nga 'no. So nakakahiya 'no, siyempre alam mo sa mga ganong bagay sobrang nakakahiya at at alam mo hindi naman mababayaran 'yong ano dignidad dignidad nung tao 'di ba? So halimbawa kung pinost mo siya sa ganitong halagang utang na nasira 'yong pagkatao niya parang hindi rin siya maganda, 'di ba? Palagay mo?
Mm, tama, tama. Mm. Oo, oo tama ka do'n tama ka do'n parang pati ano ha nauuso ngayon 'yong ano 'yong parang mag-la-live ng mag-la-live tapos parang ano do'n mo isisiwalat 'yong ano 'yong baho nung kaalitan mo. 'Di ba? Oo siguro ano, siguro aware ka dito sa ano sa content creator na sasabihin ko baka kilala mo 'to si ano si Meiko.
Mm. Ay, oo, oo. Oo. Oo, oo, oo.